Mm, äh, ähm, und ist es jetzt irgendwie so, dass wenn du sagst, du sparst auf die Auswanderung, dass du dann genau weißt: „Okay, ich brauche jetzt für diese Auswanderung 20.000 € und wenn ich die erreicht habe, dann mache ich das.“ Also, ist das auch so ‘n wie so 'n wie so 'n Anreiz oder ist es trotzdem eher so ‘n diffuses Sparziel immer noch?
Hm, also ich habe mir schon ein realistisches Sparziel gesetzt, das so 'n bisschen wirklich auch diese Balance, äh, findet zwischen: „Okay, ich, äh, spare Geld an und gleichzeitig lebe ich aber noch mein Leben“, und, äh, verzichte jetzt nicht auf jeden, äh, letzten Cent oder die also, spare jetzt jeden letzten Cent zusammen. Also das nicht, sondern ich habe mir 'ne konkrete Summe gesetzt und ich muss auch sagen, dass ich diese Summe jetzt wahrscheinlich diese Woche
Ja.